โอ้ย! น่ารักมากเลยนะคะแบบนี้ แล้วเพื่อน ๆ คน คนอื่นของคุณนี่เหมือนกันไหมคะ เพื่อน ๆ ไทยของเรานะค่ะ ว ที่ไปด้วยเนี่ย?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือ ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกัน ก็มีนิสัยคล้าย ๆ กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วก็เลยมาเรียนรู้ด้วยกัน แล้วก็ตอนหลังอคือตลกมาก ก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็จะคุยภาษาไทย ฮ ส่วนคนไทยก็จะคุยภาษาญี่ปุ่น แบบว่า แบบคุยกันแบบขำ ๆ นะคะ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็จะแบบ ค่ะ
อา ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อืม สรุป สรุปเขาชนะนะคะ เพราะว่าเราพูดญี่ปุ่นหลายคนมากกว่าใช่ไหมคะ เขาพูดไทยคนเดียว?
ไม่ค่ะ หมายถึงว่าในแก๊งอื่น ๆ ด้วย คือคนเนี้ยสนิทสุด เพราะว่าเราเห็นเขาคนเดียวเนาะ แต่หลัง ๆ อะ ก็คือเขากลับไปพาคนญี่ปุ่นคนนู้น คนนี้ มาจอยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีหลายชาติ ใช่ค่ะ
อ๋อ ก็เลย ทีนี้ก็เลย อ่า แลกภาษากัน แบบน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะเนี่ย เออ แล้วได้ภาษาญี่ปุ่นไหมนะคะ ที่คุณไปแลก อ่า ภาษากับเขา ม
ใช่ค่ะ ก็จะมี ค่ะ ได้ ตอนนั้นก็คือได้ ได้พอสมควรนะคะ ซึ่งก็จะบอกว่าการได้คุยกับเขาอะ ทำให้เราเนี่ยมีข้อได้เปรียบนิดหนึ่ง พอดีว่าเราไปสมัครงานที่หนึ่งหลังจากที่เรียนจบอ่ะค่ะ แล้วเราอะก็คือเหมือนไปบอกเขาอะว่า "เนี่ย เราอะพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหนึ่ง จากเพื่อนเรา อะไร ที่สอนมา อะไรเงี้ยค่ะ" อา เขาก็เลยให้เราลองพูดดู แล้วก็แบบว่าให้เพื่อนสอนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะ เพราะว่าเราบอกเพื่อนว่าเราจะไปสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เพื่อนก็สอนคำพูดมา ซึ่งมันเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะสุภาพมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เขาก็แบบชื่นชม เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็น ก คณะกรรมการที่สัมภาษณ์เรา อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึก เออ เฮ้ย! เพื่อนแบบมีบุญคุณกับเรามาก อะไรอย่างงี้ ที่สอนแบบ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อา แล้วเราก็ได้ทำงานเลย ใช่ไหมคะ หลังจากเราแสดงความสามารถภาษาญี่ปุ่น โอ้โฮ! น่ารักมาก เยี่ยมไปเลยนะคะแบบนี้ อา ค่ะ แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อกันไหมคะ หรือยังไงเอ่ย?
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ถูกต้องค่ะ ค่ะ อืม ก็ ค่ะ ติดต่อกันอยู่ค่ะ เนื่องด้วยว่าเขา เวลาเขามาเที่ยวเมืองไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะแบบ อา ก็จะแจ้งเรา อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะหาวันไปเจอกัน ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะ เขาเหมือนแบบ ก่อนที่เขาจะแต่งงาน เขาจะแบบว่า "อยากจะใช้ชีวิต แบบว่าโสดครั้งสุดท้ายของฉัน" อะไร อย่างเงี้ยค่ะ ก็มานัด มาเจอเพื่อนคนไทย ก็คือแก๊งพวกเราเนี่ยแหละ อะไรอย่างเงี้ย ก็เขามาใช้ชีวิตอยู่ประมาณ 10 วันอะค่ะ อืม
อืม อา ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ มาเที่ยวที่ไทยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ก็คือมาที่บ้านของเราเลย เราก็แบบว่า "เฮ้ย! เธอไม่ต้องไปนอนโรงแรม มาอยู่บ้านฉัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็ ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ
อ๋อ อืม โอ้! น่ารักมากนะคะ เอ๊ะ ตอนที่อยู่ที่นู่นเนี่ย คุณใช้เวลา เอ่อ ทำความรู้จักกับเขา แล้วก็ เอ่อ ใช้เวลาที่นู่นกับเขาเนี่ย ประมาณเท่าไรเหรอคะ นานแค่ไหนเอ่ย?

ตอนที่มา 2 ขวบกว่า อะไรเงี้ยค่ะ คือยังเด็ก ๆ อยู่เลย เขาบอกว่า "เออ เขาอะชอบเมืองไทย ชอบแบบพวกเราที่แบบ เอ่อ เป็นเพื่อนคนไทย แล้วก็แบบ เอ่อ คือเหมือนนิสัยเข้ากันได้ดี" ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ เขาก็เลยแบบ
อา น่ารักจัง อือฮึ อา เป็นลูกชายหรือลูกสาวคะเนี่ย?
ลูกชายค่ะ น่ารัก ทีเดียว ตอนแรกแบบว่าเธอ เพราะว่าเขาอะก็แต่งงานกับคนที่เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะ
โอ๊ย น่ารัก อือฮึ อ๋อ ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกัน ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกัน อืม
อ๋อ แล้วก็ ก็คือเขาก็มาด้วยกันทั้งครอบครัว
เหมือนไปเจอกันที่นู่น ใช่ค่ะ แล้วก็เลยแบบ ค ค่อนข้างที่จะสนิทไว เพราะว่าก็เป็นเหมือนแบบคนที่เคยรู้จักกัน แต่ว่าเราอะไม่ค่อยสนิทด้วย เพราะว่าเหมือนเขา ผู้ชายอะค่ะ เขามาทีหลัง
อ๋อ น่ารักจัง อา เข้าใจแล้ว อือฮึ
เขามาตอนก่อนที่เราจะกลับ อยู่ประมาณสักเดือนเดียวมั้ง อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม
อ๋อ โอเค เข้าใจแล้วค่ะ ก็ อืม ดูความสัมพันธ์ของคุณก็โอเคเลยนะคะ แล้วตอนที่ไป อ่า พาเขาไป เกาะเต่าเนาะ เอ่อ เพื่อนกลุ่มที่ไปเรียนที่นู่นด้วยกัน ที่เป็นเพื่อนคนไทยอะไปด้วยกัน ด้วยไหมคะ? อ๋อ ไปครบเซตเลยไหมคะเนี่ย?
ใช่ค่ะ ค่ะ ไปด้วยกันหมดเลย ใช่ค่ะ ใช่ เพราะว่าเรา ครบเซตค่ะ อะไรเงี้ย เพราะว่าเหมือนไป เขาเรียกไปฉลอง ฉลองที่เขาจะแต่งงาน ด้วย ไรเงี้ยค่ะ
โอ้ น่ารักมาก อ๋อ ค่ะ อือฮึ ก็เลยต้อง ก็ไปกันครบ อ่า ให้แบบ
อืม กำลังจะสละโสดแล้ว ใช่ <chuckles> เขาเป็น ใช่ค่ะ
เพื่อที่จะแบบว่า อ่า ฉลองกับเพื่อนเนาะ อือฮึ
ใช่ค่ะ ขนาดมีลูกแล้วอะเขายังแบบ ว่าพา ลูกมารู้จักกับเรา เขาบอกว่า "เออ เนี่ย ชอบบ้านเรามาก เพราะว่าพ่อแม่เรา ก็คือเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดี" เลี้ยงดูปูเสื่อ ใช่ค่ะ อืม
อือฮึ ค่ะ เฮ้ย คนไทยเรามีน้ำใจค่ะ น่ารัก ก็ เอ่อ คือเขาก็น่ารักนะคะ เขาก็ยังแบบว่ามา เรื่อย ๆ เนาะ แล้วก็ คุณเอง คุณก็ยังส่งของอะไรไปให้เขาเหมือนเดิม เขาก็ยังส่งของมาให้เหมือนเดิมไหมคะเนี่ย?
ใช่ค่ะ ใช่ แล้วก็ทุกวันเกิด ไรเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบส่ง LINE ทักกัน หรือแบบวิดีโอคอล ไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ค่ะ
โอ้โฮ น่ารักมาก อืม น่ารักมาก ๆ เลย ค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์แบบว่าเรื่องเพื่อนต่างชาติที่ก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะ ฟังเนื้อหาแล้วก็เพลินมาก แล้วก็น่ารักมากเลยนะคะ ทั้งตัวคุณเองแล้วก็เพื่อนด้วยเนาะ มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็น่ารักมาก ๆ แล้วก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อย ๆ นะคะ ก็ มีโอกาสก็มาแชร์เพิ่มเติมได้อีกนะคะ
ขอบคุณค่ะ ใช่ค่ะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ด เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้คุยสนุกมาก ขอบคุณนะคะ